ครับ อืม ถูกต้องเลยครับผม
เนาะ น่าจะมีหลาย ๆ อย่าง ก็เลยกังวล
<chuckles> จริง อืม
อืม แต่เอาจริง ๆ ถ้าเกิดลองได้คุย ก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรา คิด ก็ได้ นะ
เป็นอย่างที่ ใช่ จริง ก็ ก็ถึงว่าไงครับว่า การสื่อ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ อา เมื่อไรที่เราสื่อสารได้ สื่อสารกันแล้ว อ่า ทุกอย่างอาจจะเบาลง แต่ส่วนมากคนปัจจุบันก็จะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งครับผม อืม ใช่ไหม? อา ก็เลยทำให้เกิดความคลัว และการสูญเสียเกิดขึ้น อา ครับ
อืม อืม ค่ะ เป็นไปได้เนาะ อารมณ์และความคิดส่วนตัวของเรา อืม ใช่ ๆ เพราะว่าก็ยังเห็นเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็แบบ เหมือนทำอะไรอะ คอนเทนต์ หรือทำอะไรออกมาว่าแบบ เออ ถึงตัวเองจะ มี เงินแล้วนะ เหมือนประสบความสำเร็จในอาชีพ แล้วก็กลับ กลับไปหาเพื่อน เพื่อน สมัยเรียน อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาแบบอาจจะยังลำบากอยู่ อะไรอย่างเงี้ย เออ
อือฮึ ครับ <laughs> อะฮะ ครับ อา <laughs> <chuckles> ครับ อ๋อ คือ คือว่า <laughs> โอ้โฮ เยอะแยะตามแพลตฟอร์ม Social Media บ้านเราเลยครับผม ใช่ แต่ว่าผมว่านะ สิ่งที่ สิ่งที่คัดกรองผมว่า
เคย ได้เห็นไหมคะ? เยอะใช่ไหม <laughs> ดูไหมคะ?
คนมีคุณภาพ คนไม่มีคุณภาพ ไม่ใช่เงินนะครับผม แต่ความรู้และสติปัญญาครับผม อืม
อืม ใช่ไหมคะ? อืม มันเป็นวิธีคิดของคนเนาะ ถ้า
ใช่ ใช่เลย ครับผม
ถ้าเราเห็นว่า คนก็คือ คือคนเหมือนกันหมดทุกคน อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้แบ่งแยก ก็อันเนี้ยเป็น เป็นคนที่แบบมีวิธีคิดที่ดีเนาะ เปิดใจแบบที่จะยอม ยอมรับคนที่ดูเหมือน เอ๊ะ แตกต่างจากเรา ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ใช่ ใช่ ใช่เลยครับ อะฮะ ใช่ อืม ใช่ครับ เพราะ เพราะว่าสังคมบ้านเรา อย่างงี้ ครับผม กลัวคนได้ดีกว่า ค คืออิจฉาคนได้ดีกว่าครับผม ก็เลย <laughs> ทำให้คนที่เก่ง ใช่ ก็ดูบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้สิครับ คนที่ คนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ อา ของประเทศเนี่ย ถ้าความคิดของผม คือผมมองว่า อา มีคนที่ดีกว่าที่จะเข้ามา แต่ แต่กลับเข้ามาไม่ได้ ถูกกีดกั้น อา อย่างงี้อะครับผม พวกเขากลัวที่จะ จะเห็นอีก คนกลุ่มหนึ่งดีกว่าครับผม ได้สิ่งที่ดีกว่า ทุกคนยอมรับกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับ
เออ ก็ ใช่ เป็นไปได้ เป็นไปได้ <laughs> อืม อืม อืม อืม อืม ใช่ เพราะโดยพื้นฐานของ คน เราก็อยากให้แบบ <tsk> อะไรนะ เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว อย่างเงี้ยเนาะ อืม แต่ทีนี้ <laughs>
อือ ๆ ครับ อา ใช่ สังคมบ้านเรามันเป็นอย่างงั้นครับ ผม <laughs>
ใช่ แต่ถ้าเกิดมีแบบ